Мгм. Поняла. Слушай, а вот, получается, раньше сколько часов у тя в день занимало, как ты думаешь, когда у тебя было такое, немного менее контролируемое потребление?
М. На всё вот, получается, в целом, да? То есть на соцсети там, на, э, ну, как бы на соцсети, ну, я думаю, больше часа это было. Я думаю, что я могла прямо вот сидеть, переписываться, потом там, а, знаешь, скинул ты видео, скину видео скинули тебе какое-то видео, посмеяться и так далее, Но, думаю, час, даже как бы не доходило до 2 часов. Было такое.
Ага, да-да-да. Мгм. Мгм. Мгм. А никогда не было такого, что прям, ну, чему-то мешало твоей вот реальной, условно, жизни, да? Э, я не знаю, ну, может, куда-то опоздала или про что-то забыла, вот настолько тебя это поглотило, были какие-то такие ситуации?
Нет, такого, чтобы прям уже опоздала точно не было. <chuckles> Слава богу, не было. Тогда бы, наверно, вообще удалила бы просто, потому что я так как, а, ну, как бы, э, м, не то, что категорично отношусь, но всё-таки это не должно мешать моей реальной жизни. То есть для меня соцсети это, конечно, тоже такой отдельный твой мир, где тебе, э, там что-то написать с друзьям, поделиться себе, что-то записать, не знаю, запостить что-то такое, а, да, это неплохо, но всё-таки это не должно мешать моей, а, реальной жизни, вот поэтому Бывает, конечно, ситуации, когда, а даже вот с близкими друзьями там, а, ну, приходится, конечно, общаться там, ну, например, нет времени элементарно куда-то выйти и, конечно, чем там вообще не слышать человека, не знать, как у него дела, лучше всё-таки написать, спросить, то есть это плюс. Но всё-таки, если меня спросить, там ты предпочитаешь с подругой, которая живёт напротив, а, переписываться или встретиться, а, во дворе дома и там, а, общаться, разговаривать, выпить кофе, я, конечно же, выберу 2.
Есть такого, ага, ага. <chuckles> Мгм. Мгм. Ага. Мгм. А как думаешь вообще? Мгм. Так. Мгм. Мгм. Мгм.